Heu, tu as tu as une meilleure ou un meilleur ami?
J'ai une meilleure amie, ouais. J'étais avec elle tout à l'heure, c'est cool. <laughs>
Ouais. Ah d'accord et vous vous êtes rencontrées comment?
On s'est rencontrées, heu, l'année de terminale. On faisait de la danse. Elle dans son d dans son lycée moi dans mon lycée. Et dans mon lycée, en fait, heu bah, j'avais intégré un petit groupe, heu, à l'atelier tous les mercredis, où on s'entraînait. Et heu d'ailleurs ces mecs ces mecs là que j'ai rencontré c'est mes potes jusqu'à maintenant, c'est ça qui est marrant. Et heu, un jour, heu, ils me disent, ouais, on va aller à l'autre lycée, heu, lycée Jeanne d'Arc <laughs> pour voir, heu il y a un cours là-bas et tout on va voir ce qui se passe et on y va. Et heu, je tombe sur elle. Et on que on du coup, on s'est tous entraînés ensemble et entraînement, heu, de plus en plus. Et du coup, on est tous devenus un groupe, en fait.
<chuckles> Ah ouais.
Et heu, on s'est connus comme ça. Jusqu'à et d'ailleurs c'est dans 3 semaines on va se f on va se faire une bouffe tous ensemble, heu, histoire de on est toujours restés en fait, rest rest restés amis et proches. Mais heu, elle et moi et même une autre copine on est r on est on est en on est trois ens ensemble et heu, on est toujours restées proches, 3 danseuses, toujours restées proches ensemble. Jusqu'à maintenant et on se capte, heu, on se parle toutes les semaines, on se parle tout le temps heu. C'est fou quoi.
OK. C'est super. Ouais. Ouais. C'est cool. Elle est venue te voir aux États-Unis?
Non, elles sont pas venus, non. C'est l'autre gars qui est venu me voir, celui qui m'avait présentée, heu, aux autres, il est venu me voir. On a fait une vidéo et tout. Et hem, ouais. Mais elles elles auraient elles auraient voulu, mais oui et non, ce p ce sont pas trop Amérique, puis si c'est l'argent e elle l'aurait fait. Ouais. Il y en a une elle elle avait fait, elle a déjà par rapport à la danse quelques années, elle a pas f kiffé plus que ça.
D'accord. Cool. D'accord. Ah bon? D'accord. Ouais.
Heu et l'autre, bah enfin les 2, ont déjà fait Los Angeles et New York pour la danse.
D'accord.
Et heu, ouais. Si c'est de l'argent, elle serait venue.
Ah mais il faut le faire avec des locaux, hein, heu, c'est
Bah, New York, c'est que c'est des locaux pour une de mes potes et heu, elle est enfin, vu que c'est dans le cadre de la danse, il y a forcément des locaux, en fait mais ils viennent pour un évènement de danse. Tu as une journée un petit peu de sightseeing, tu vois? Mais à part ça, heu, c'est pas genre, heu, immersion, heu, manger, heu, mexicain, machin, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Tu vois?
Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Bah, c'est dommage. En fait, à chaque fois que j'entends des gens qui viennent à Los Angeles, je veux absolument leur montrer, tu vois, la vraie version de Los Angeles, tu vois? C'est pas pour tout le monde mais bon.
Ouais, ou Ouais v et Mais tu vois, regarde. C'est c'est quoi la vrai version? Parce que moi, j'ai l'impression que quand j'y vais, bon je fais toujours mon tour, tu vois? J'amè j'amène des gens, je vais donc je leur montre, heu, Hollywood Boulevard, heu, le Hollywood Sign, heu, après, heu, je leur montre, heu, Santa Monica, puis on descend toute la truc, la Long Beach, machin, tout ça, là mais je me dis: «Il y a un truc que j'ai pas v que je vois pas, il y a forcément un truc que je ne connais pas», tu vois? Et ça peut être quoi?
Bah, en fait, c'est vraiment quand tu vis, heu, là-bas, tu vois donc tu vas tu vas aller dans les quartiers où il y a vraiment les locaux, tu vois, où c'est pas du tout, heu, heu
Mmh mh.
Parce que, tu vois, c'est tu vois, genre, hem, justement, l'autre jour, j'ai un de un très bon ami à moi qui est venu pour la 1re fois sur la côte ouest et alors du coup je lui ai je lui ai fait, heu, vraiment, découvrir. On n'avait pas beaucoup de temps, donc je lui ai dit: «Bon, bah, ça va être très dur mais en une journée je vais te montrer un peu plein de choses», tu vois? Donc je l'ai emmené d'abord, heu, à Malibu, on a été manger au Neptune's café qui est un bar, heu, de biker parce qu'on est on est on fait tous les 2 de la moto. Je l'ai emmené à Matador Beach, heu, je lui ai montré un peu Malibu, après, on a, bien sûr, descendu, heu, Venice, heu, Santa Monica. Hem, je lui ai montré aussi le centre de Venice Beach, heu, après on a été faire le Runyon Canyon, on a fait le Hollywood Boulevard, je lui ai montré la Waymo, je lui ai montré l'observatoire. Heu, mais mais mais tu vois, ça, c'est sans compter, heu, downtown, sans compter Highland Park, Ecopark, Los Feliz, heu, tu vois, et puis tout ce que les locaux font vraiment, tu vois, heu
Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. OK. OK, d'accord. OK. OK. Mmh. OK. Est-ce que s OK. Mmh mh. D'accord. <clears throat> Bah Burbank, je suis allée, c'était la 1re fois que je suis allée, on a loué une voiture, on a vraiment rôdé. Tu vois, on a vraiment rôdé, rôdé à fond, pour voir et on a vu le truc de de Warner Bros Warner Bros, tu vois, choses comme ça, on a vraiment rôdé, traîné. J'avoue, quand on quand on y était, c'était durant l'été, il faisait beau, il faisait bon le soir, on se sentait pas en en insécurité, tu vois? On se sentait pas en danger, donc on marchait un petit peu et tout, c'était cool, franchement. Il y avait un Walmart pas loin, heu, près de Burbank, je crois, on est partis acheter à manger. On s'était avant, c'était c'était cool. Quand mon pote il est venu, on a rôd on cherchait un resto pour manger, donc on a vu des petites routes, des machins, on a vu on a vu des petits coins qui étaient un coup latino, un coup machin, on était là: «Wouah! C'est quoi cette histoire?» mais c'était cool, de rôder un peu comme ça.
Burbank, North Hollywood et tout ça, quoi, tu vois? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Non, ben, non. <laughs> Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh.
Mais c'est vrai que je pense qu'une ville, faut aller plusieurs fois pour vraiment voir et mmh mh.
Faut y aller plusieurs fois et faut y être avec des locaux, parce que tu tu verras pas les mêmes choses. C'est c'est bien de faire les choses en touriste, je trouve mais après, heu, genre, heu, là, récemment, j'ai fait Rome, j'ai refait Rome, heu, mais par contre, quand je j'y étais allée avec un ami romain, en fait, heu, qui habite là-bas et quand je l'ai fait avec lui, c'était ça avait rien à voir. Tu rentres dans les restaurants que lui, il connaît, qu'il côtoie, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Paris, heu, en tant que touriste et Paris avec, heu, un parisien ou une Parisienne, c'est pas pareil.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ah! Mmh mh. C'est clair. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue et même dans dans dans ma ville, si quelqu'un vient, je lui montrerais des coins, des trucs, heu, des autant les grandes places qu'il y a et des mais des endroits, des petits trucs qui se que que personne ne connaît, quoi. J'avoue.
Tu vois? Bah, ouais. Bah, c'est ça et puis et puis, si tu veux, les expériences sont pas pareilles. Donc là, il y a j'avais 3 amis qui sont venus me voir et heu et je leur ai montrés plein de choses et heu, et à chaque fois qu'on allait quelque part, vu que c'est une petite communauté- communauté de musiciens, tout ça, tu vois, d'artistes surtout, heu, à chaque fois qu'on arrivait quelque part, c'était, heu: «Hey, comment ça va? Lalala» du coup je les présente, tu vois, aux commerçants, tout ça et du coup, eux aussi, ils sont connus, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à chaque fois qu'on sortait finalement, ben, en fait, on était reconnus tatata, tout ça et heu et du coup, même eux, qui sont qui vivent pas du tout ici, bah, ils se sentent, heu
Mmh mh. Mmh mh. Hé hé! Mmh mh. D'accord. C'est bien, ça.
reçus, quoi, tu vois, bien reçus, hem, tu vois? Donc, c'est toutes ces choses-là que que, tu vois, que tu fais que quand tu es avec un local, je trouve.
Ouais. Ça, c'est bien, ça. Bah, tu vois, moi, c'est qui m'est arrivé pour, heu, pour le pour au Portugal. Quand j'étais à Porto, au début, c'était pour un évènement de danse donc on y allait. Moi, j'aidais mon pote pour faire le le la vidéo, vu qu'il parlait pas anglais et que j'allais faire un peu de la vidéo donc je lui ai donné un coup de main. Donc, on était vraiment au début, les 2 1res fois, on était vraiment aux frais de la princesse, qu'on était invités donc on était un peu baladés et quand moi j'ai voulu revenir en mode, bah, l'événement il se refait et moi je vais en mode juste spectatrice, bah, parce que je m'étais m'étais fais une pote, là-bas, elle me dit: «Bah tu peux venir dormir chez moi, paie pas l'hôtel» et là, vraiment, ils m'ont fait fait vivre une semaine dans leur truc et c'était trop cool. On marchait sur la plage, machin, on allait là-bas, son cours sur son école de danse, tout ça et plein de trucs, qui faisaient que tu te sentais vraiment bien, plus plus en mode touriste, en mode, heu, tu sais, plus qu'est-ce qu'il se passe, tu sais pas, tu vois? Et vraiment tu vraiment, dans le quotidien, moi, j'aime bien du coup, maintenant, depuis ce jour-là, j'aime bien avoir un endroit mais vite switcher de touriste à immersion. Tout de suite. J'aime trop ça. J'aime trop ça.
Mouais. Ouais. D'accord. Moui. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Ouais et moi j'ai
Du coup ta meilleure ta meilleure amie comment tu l'as rencontrée toi ou ton meilleur ami?
Alors j'ai moi j'ai beaucoup de, de d'amis très, très proches et je suis pas du genre à avoir du f f des favo des de quoi que ce soit favori, tu vois? J'ai pas de couleur préférée, j'ai pas de tu vois? De plat préféré et voilà. Et heu, et c'est pareil pour mes amis. J'ai des amitiés très, très fortes avec des personnes et toutes elles vont être, heu, différentes. Mais c'est des gens que qui qui me tiennent beaucoup à à coeur, quoi. Donc heu, en fille j'ai, heu, une amie de de du lycée qui avec qui, heu, on faisait les 400 coups. Heu, on parlait de tout heu
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh mh.
on se on se disait on se dit vraiment tout, quoi, tu vois? Il y a vraiment 0 hem, comment heu, il y a il y a il y a pas de secret, en fait. Elle ouais, pas de tabou, hein. On connaît très bien nos familles, tout ça, enfin tu vois? Voilà. L'autre, heu, meilleure amie que j'ai, avec qui pareil alors, par contre j elle, je lui dis pas, tout, tout, tout. Mais heu, c'est c'est c'est plus à c'est plus une très, très, très bonne amie sur l'aspect, heu, professionnel. Mais par contre, on on va souvent chez les unes chez les autres. Heu, on s'ouvre un petit peu plus sur le côté, heu, familial ou on parce qu'elle vient de perdre son père, par exemple et je connaissais pas sa mère et tout ça. Mais heu, il y a des choses, par exemple, que j'irais pas lui dire qui sont trop personnelles, heu, que je dirais à mon autre amie, par exemple. Ou je voilà
Ouais. Pas de tabou, ouais. Il y a pas de tabou entre vous? Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh. OK. D'accord, OK. Tu en tu as tu as des gens avec qui tu peux parler de certains sujets?
Ouais et d'autres où j'ai pas envie en fait pour garder, heu, une relation. Non mais c'est juste pour garder justement cette relation, heu, et elle, la façon dont je l'ai rencontrée, c'est assez rigolo. En fait, elle était fan de mon groupe <chuckles> et heu, et elle est ven elle venait souvent au concert et heu, et puis au bout d'un moment, heu, on filmait.
C'est OK, d'accord. <laughs> Mmh mh. OK. OK.
Et en fait quand on quand on quand on quand je regardais les vidéos, tu vois? Qui avait été filmées, je fais: «C'est marrant, celle là j'ai l'impression de la voir souvent au concert et elle connaît toutes les paroles quoi.», tu vois? C'est trop rigolo
<laughs> Waouh. Mhm mh.
et heu, et puis une autre fois je je jouais et puis je lui dis: «Heu». «Ah bah, bonjour» et tout. Bah, elle va peut-être pas s enfin je crois que j'ai commencé à lui parler et en fait ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, elle dans sa tête elles m'ont dit ça plus tard. Elles dans leur tête en fait, heu, elles se elles m venaient me ve me voir, mais pour elles tu vois? J'étais un, heu, j'étais célèbre quoi, tu vois? Si tu veux et en fait quand j'ai commencé à leur parler, en fait elles étaient trop contentes. <chuckles> Alors que pour moi ouais ouais, alors que pour moi c'était, heu: «Ah c'est sympa de ven» enfin pour moi c'était déjà des copines. Parce qu'elles venaient souvent me voir quoi, tu vois ce que je veux dire? On s'était jamais parlé. Alors du coup c'était là où je me disais: «Bah, attendez, si vous soutenez le projet attendez, je vais vous payer un verre, quoi», tu vois? Et en fait pour elles c'était un truc de fou.
Mmh mh. Ah, d'accord. Ah, ouais! Mmh mh. Oui oui. Ouais. Ça tue, ça! Elles venaient en elles venaient en mode fan: «Ouais, elle nous paye un coup, et tout!»
Ouais, ouais. <chuckles> Mais en gros voilà et en fait apparemment après elles en ont parlé. Heu: «Eh mais tu te rends compte elle nous a payé un verre et tout», tu vois? Mais j'ai appris ça, mais des années plus tard, hein
<laughs> Et comment tu es passé de de ça à amitié? Parce que c'est pas bizarre d'ê d'ê d'être amie avec des gens qui étaient, heu, au départ au départ fans de toi? Il y a pas un truc qui qui est un peu, heu
et Bah, en fait je le ferai pas je le ferai pas avec tout le monde, mais heu, mais mais en fait elle elle était, heu alors c'est marrant parce que c'est elles étaient 2, heu, elles étaient 3 en fait, mais je suis devenue bonne amie du coup avec, heu, cette personne et heu, les 2 autres, par contre j'ai gardé une distance. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois? C'est pas c'est pas forcément avec tout le monde mais heu, mais des fois le feeling il passe. Heu, on avait plein de choses en commun, enfin tu vois? Ce genre de chose quoi, tu vois? Et puis, heu, et puis après bah: «Bah, tiens bah, tiens je vais t'inviter là et puis voilà, machin», tu vois? Ce genre de chose ça ça se fait t très naturellement en fait.
Mmh mh. D'accord. Ah, une précise? Mmh mh. Mmh. Ça, c'est important. Ça, c'est cool.
Mais c'est pour ça que je pense que j'ai quand même plus une distance avec elle qu'avec mon autre meilleure amie où qui sait tout de moi. Parce qu'on se connait depuis qu'on est toutes petites quoi.
Mmh. Je vois, ouais. Non, ch là, je comprends mieux, ouais, je comprends mieux.
Ouais.
Je comprends mieux, c'est intéressant. Moi, j'avoue, moi, j'ai j'ai des copines, quand j'étais pl plus jeune, genre même, je devrais dire, de de 0 à jusqu'à mes 16 ans
Mmh. Mmh mh. D'accord.
et heu, on est plus en contact.
D'accord.
Je sais que je sais que, si on se croise, ce sera en mode normal, tellement que, bah, je sais pas, on a vécu, heu, c'est pourtant, c'est très simple. On traînait, on était à au ensemble au collège, un peu un petit peu l'école primaire
Ouais. Mmh mh.
mais je veux dire, heu, on traînait tous le temps à l'arrêt de bus, heu, le les week-ends, <coughs> durant le pareil, durant les les vacances de d'été et tout, heu, on traînait, quoi. On était en train de jouer au foot avec les mecs, des choses comme ça. Et heu et en fait, ça ça ça crée des ça crée un lien qui fait que
<laughs> Ouais, ouais, ouais. Ouais mais il y a quelque chose, hein, avec, heu, avec ces amitiés-là parce que m moi, je suis toujours en contact avec t mon amie, ma toute 1re amie quand que j'ai connue quand j'avais 2 ans. Et heu et puis une autre très bonne amie où, pareil, on se connaît depuis que j'ai 10 ans. Et heu, alors, elles vivent leur vie, tu vois, mais, par contre, heu, si, heu, si je suis sur Paris ou ou ou même pour les anniversaires, tout ça, enfin, il y a il y a quand même toujours quelque chose de très fort. M mais, par contre, voilà, heu, je vais moins f faire, enfin, par exemple, quand je rentre en France, je fais toujours un dîner de meufs et heu et là, il y a toutes mes amies très proches et on se fait une bouffe et tout ça. Heu, je vais pas les inviter parce qu'en fait, il y a trop de choses, par contre, qu'on a qu'on a perdues, tu vois, heu, d dans la vie ouais. Et et heu, tu vois, c j'irai boire un café avec elles, aucun problème. Heu, tu vois, on s'en on s'envoie des textos de temps en temps, mais pour, heu, pour une soirée, heu heu
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. D'accord. Ah ouais? Mmh mh. D'accord.
j je crois que ce serait différent. Elles elles ont je pense qu'il y a il y a eu trop de choses de manquées.
Intéress Bah, moi, je peux comprendre ça parce que j'ai j'ai une amie, aussi, depuis la maternelle, même 2, même
Ouais. Ouais.
et heu, on a fait maternelle et école primaire ensemble, enfin le la 1re par partie et on était un groupe et de mais ces 2 ces 2 copines-là, heu, quand je suis enfin quand je te quand je suis entrée, j'ai je les ai croisées parce qu'il y en a 1, bah, sa sœur était décédée donc, heu, je l'ai recontactée et tout, pour parler avec elle et hem, pareil, on a un lien. Bon, on n on n'ira pas en soirée ensemble, tu vois? Même si on quand on s'est croisées la dernière fois, c'était à c'était à un concert et hem mais on pourra se capter. On pourra discuter et en fait et en fait et en fait, on on n'a pas la même la même énergie, la même vibe. On est on est on est plus des on n'est pas des gens qui, heu, on est pas dans les mêmes mêmes mondes, en fait. Même si on reste ouvertes l'une avec l'autre. Donc je je je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. C'est un bon lien. Mmh mh.
Mmh mh. Mmh mh. Ah. Ouais. Ouais, ouais. Mouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Toujours de l'amitié. Voilà, ouais. Mais c'est mais c'est pas, heu, ouais il y a des choses que tu peux pas, heu, ouais <chuckles> c'est pas la même éthique et par con
C'est pas la même énergie. C'est clair, non et pourtant, heu, pourtant elle, son son copain, ça il est guitariste, heu, sa sœur, bah, elle r elle faisait à fond des festivals dans la ville, heu, elle, heu donc tout le même le monde, un peu de tout ce qui est artistique, ça, elle c elle connaît. Mais donc on pourrait se croiser, se comprendre mais c'est pas la même énergie. Donc heu, ouais.
Oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est mmh, ouais. On peut avoir des mêmes des points en commun mais sans avoir la même, heu, la même vibe. <chuckles>
C'est ça, la même vibe. <laughs>
Mais heu, mais par contre, moi, il y a des fois, j'ai des connexions avec les mecs, heu, très, très fortes. Je sais pas pourquoi. Des fois, je m'entends mieux avec les mecs. Peut-être parce que j'ai 2 frères et que je me sens plus à l'aise, des fois. Je sais pas.
Mmh mh. Mmh mh. Ben, moi j'ai 3 frères et j'avoue, j'ai beaucoup d'amis mecs. J'ai quoi je je comprends, je les comprends. Il y a un truc. Même si, heu, j j'en ai bavé un peu, hein, parce que moi, je suis je suis sensible et eux, quand ils quand ils quand ils taillent, ça taille direct. Donc heu, ma sensibilité a a s'est s'est vraiment, s'est endurcie, aujourd'hui, heu, tu vois ce que je veux dire? <laughs>
Mais heu Ouais. Ouais, ouais il y a quelque chose, hein! <laughs> Oh! <laughs> <laughs> Ah oui, oui. <chuckles>